Eee, su içme alışkanlığı hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geliştirebiliriz acaba?
Ya gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Eee, bir ilk önce, eee, bence <chuckles> benim en benim için çok iyi olan bir şey, eee, aile hekimimiz. Eee, aile hekimine, hani, herkes uğruyordur diye düşünüyorum. Ben çok sık uğruyorum. Yani kapısından içeri girdiğimde bana böyle diyor "Senin biraz renginde bir değişiklik var, su içmiyorsun." <chuckles>
He. Evet. A! Hemen fark ediyor, seni iyice tanımış o zaman aile hekimin.
Yani, böyle, bir dönüş, eee, ins bence çok güzel oluyor. Benim için motive ediyor yani.
Evet, evet. Sende gördüğü eksiklikleri söylemesi, ya, bu pozitif bir eleştiri tabii ki senin iyiliğin için söylüyor. Kesinlikle iyi hissettirir. Peki, böyle, gün içinde su içmeyi unuttuğunu fark ettiğinde genellikle n hangi anlar oluyor? Çok yoğun anların mı? Başka bir şeye odaklandığın stresli anların olabilir veya dışarıda olduğun olabilir. Hangi anlarda daha çok su içmeyi unutursun?
Tabii ki. Hı hı. Ya ben, eee, gerçekten, emm, su aklıma hiç gelmiyor ge ya ve bunu, eee, kan tahlili, hani, az önce doktorumdan bahsettim ama kan tahlili sonucumda da gördüğüm için bu benim iç yani, sağlığıma gerçekten, yani, kötü bir etki oluyor. Bunu, ııı, her za yani, hani, unutuyorum yani. Hani, bu yoğun olmama gerek yok. Evde bile olsam, emm, nedense bilmiyorum, hissetmiyorum mu veya, emm, eee, onu i iteliyor, öteliyor muyum, içerim deyip unutuyor muyum öyle de olabilir.
He. Her an. He he. He. Evet, evet. Ya şöyle de olabilir, hani, susadığını anlaman için bazı işaretler vardır ya, mesela bazı insanların başı ağrır, bazı insanlar hâlsiz hisseder, bazı insanlar da böyle ağzında kuruluk hisseder. Acaba bu belirtileri görmediğin için mi hatırlayamıyorsun?
Hı hı. Yani, olabilir. Belki, ımm, su yerine belki başka bir şeyler tercih ettiğimiz için onu hisset hissetmiyor muyuz bilmiyorum ama, emm, bu konuda gerçekten, emm, geliştirmeye çalışıyorum.
He he. Evet. Peki, gün içinde çay olur, kahve olur, hani, su yerine başka şeyler, dedin ya, eee, var mı böyle tercihlerin sıklıkla kullandığın?
Evet. Eee, yani, bak burada yakaladın çünkü, ımm, herhâlde çay çok içiyorum ki hissetmiyorum diye düşünüyorum. Asla yerini tutmayacağını biliyorum ama, emm, bilmiyorum kah kahvaltı kültürümüzden mi kaynaklı belki aileden gelen bir şey çünkü annem de aynı şekilde çok çay içmeyi seviyor. Eee, ben de seviyorum, eee, eşim de seviyor. Böyle uzun uzun kahvaltıları seviyoruz ve bu bizim burada, yani, uzun oturduğumuz sürece o bardak doluyor, boşalıyor, doluyor, boşarılıyor. Belki bu etkiliyor olabilir.
<chuckles> He. Evet. Hı. Evet. Evet, evet. Belki vücudunun su ihtiyacını oradan -her ne kadar suyun ye yerini tutmasa da bu nedenle bir su içme alışkanlığı edinmemiş olabilirsin. Peki, çevrendeki insanların, ımm, su içme alışkanlığı seni etkiler mi? Mesela, yani, iş yerine gittin, herkes su şişesi var elinde, onları görmek seni etkiliyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, etkiliyor. Eee, kesinlikle, yani, mesela ben, hani, gerçekten su içmeye de ihtiyaç duyuyorum, öğretmenim. Ç yani, her ders konuşuyoruz. Eee, aslında içmem gerekiyor. Bunun farkına varıyorum. Eee, bazı arkadaşlarım var, bazı rahatsızlıklarından dolayı. Yani, o şişeyi diyorum ki nasıl gerçekten bitirip, yani, büyük bir şişe alıyor, nasıl bitirip tekrardan içebiliyorsun? Yani, tabii ki onlar da görüp kendime bir şişe alıyorum ama, yani, o şişe bitmiyor. Yani, artık işt yani, vücut ihtiyaçla alakalı mı, benle mi sıkıntı var bilmiyorum. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ya, bazı insanlar şöyle de oluyor; "Ya ben, biliyorum ama bir türlü yapamıyorum" diye tepki de verebiliyor. Peki, bu farkındalıkla, eyleme geçirme arasında bir boşluk oluşuyor ya burada, o boşluk nasıl kapanacak?
Evet. <chuckles> Yani, eee, bunun için çok uğraşıyorum gerçekten. Eee, çünkü dedim ya, yani, ımm, kan tahlilimde de bunun görüyorum, yani, eksiğini. Eee, şöyle yapıyorum, eee, arkadaşlarımda gördüğüm için tabii ki bunu yaptım. Yani, gerçekten çok büyük bir şişe a aldım. Eee, dedim ki bu şişe, Rana, eee, 3 kere bitecek, eee, ve dolacak. Yani, bunu kendine, ya, günü artık kaça böl ne zaman içmek is ya, böl, yani, hani, şey yapıyordum hatta, işte, 1 litresini kesinlikle öğleden önce içmem gerekiyor ki sıkıştırmayayım kendimi. Çünkü zaten içmeyi sevmiyorum. Evet.
Neler yapıyorsun? Hıı. Evet. Hıı. Takibini de yapıyorsun yani?
Eee, böyle bir çözüm buldum. Bunu, eee, belli bir süre gerçekten, eee, ilk başlarda, yani, buna kesin hedef koyduğum için yaptım. Daha sonradan baktım ki yine unutuyorum, yani, yine bırakıyorum. O şişe hiç görsem bile içemiyorum. Eee, s
Hı hı. Hıı. O da çok işe yaramadı. Yeni bir yöntem geliyor sanırım şu an. <chuckles>
evet, işte. <chuckles> Evet. Eee, sonra şey gördüm artık, eee, hani, böyle çok sık, iii, kendimden dertlendiğim için de olabilir, eee, bir uygulama keşfettim. Eee, sonuçta, eee, biliyorsun ki teknoloji, hani, çok, eee, iç içeyiz, her şey, işte, telefonumuz hep elimizde. Eee, uygulama bildirim gönderiyor; su içmelisin. Sen, orada evet işaretlersen, işte, sana orada, eee, vücudunda neler değiştiğini, yani, güzel bir uygulama yapmışlar. Bu, beni çok motive etti.
Hı hı. A! Hı hı, hı hı. A! A! Yani, sadece su iç demekle kalmıyor, içersen neler olduğunu Aslında bilinçli bir farkındalık oluşturuyor bu uygulama sanırım.
Evet. Kesinlikle öyle. Yani, hani, sadece su iç deseydi evet ben, normal mesaj gördüğüm gibi bildirimi bay belki okuyacaktım, eee, ya içecektim ya içmeyecektim. Ama, işte, işte, 1 bardak içince vücudunda bö bu oldu. 2 bardak içince şöyle oldu. Ya, bu açıkçası hoşuma giderek buna da çok devam ettim ve bu, çok etkili oldu bende.
Evet. Hı hı. Eee, peki, bu alışkanlığı kazanmaya çalışıyorsun, anlıyorum, böyle şi eee, büyük şişelerle veya telefon uygulamalarıyla, eee, edinmeye çalışıyorsun veya kan testleriyle sonuçlarını görmek seni de sanırım birazcık motive ediyor. Eee, burada şunu sormak istiyorum. Bu alışkanlığı kazanmak gerekiyor, tamam da en zor nerdesi? Eee, başlamak mı, sürdürebilmek mi?
<chuckles> Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Ya, başlamak, eee, biraz benim için kolay oluyor çünkü o an onu karar veriyorum. İşte, mesela kan tahlili sonucumu görmek o an diyorum ki "Tamam bak, bugün içeceğim" ki gerçekten içiyorum da. Veya, işte, yeni bir şişe aldım; o, bana keyif veriyor rengi, şekli. Evet, içeceğim, yani, o da devam ediyor. Ama bel herhâlde sürdürmek daha zor geliyor bana. Eee, yani, ne kadar bildirim hoşuma da gitse, işte, farklı da gelse, yani, o da tabii ki, eee, kendini çok güncellemiyor ki 2'nci gün de aynı şeyi söylüyor, eee, bildirim. Belli bir süre etkisi oluyor ama sürdürülebilir kısmı biraz zor geliyor bana herhâlde.
Hı hı. E Evet. E Evet, evet anlıyorum, peki bunun daha sürdürülebilir olması için, hani, zor geliyor dedin ya, ımm, nasıl çözümler bulunabilir? Mesela restoranlar da olabilir, iş yerinde ya da evde suyun daha kolay ulaşılabilir bir yerde olması olabilir veya ücretsiz olması da düşünülebilir. Bunlar davranış değişikliği oluşturur mu sence?
Hı hı. Ya, belki olabilir. Yani, emm, toplumun da bunu desteklemesi çünkü, ımm, yani, herhâlde bir tek bende değildir suyla alakalı sıkıntı. Belki diğerinde de vardır veya bir arkadaşın bunu, ııı, kendine koç, eee, e, gösterebilirsin. Ya, hadi bak hadi suyu iç belki seni izleyebilir hani, böyle bir, eee, güzel bir arkadaş olur, eee, veya işte eşim de beni destekliyordu bu konuda. Hadi içmen gerekiyor iç. Çünkü bı bi bir ara gerçekten çok, ııı, kötü etkilenmiştim yani bundan. Emm, ama en son kendimi, emm, kendi sağlığım açısından, eee, düşünerek hâlâ da, hani, sürdürülebilirlik zor dedim ama. Eee, bunu kendimi zorlamak için bana su ne ihtiyaç, yani, ne, ne zaman suya ihtiyaç bunu buldum.
Ha ha. Ha ha. Ha ha. Evet, evet, evet. Ne güzel. Güzel bir noktadan başlamışsın. Eee, ya az önce senin bahsettiğin gibi gerçekten Türk ç çay kültürü diye bir şey de var. Eee, çoğu insan çay içmek sosyalleşmenin de bir parçası bu arada ama çoğu insan çayın su yerine geçtiğini de düşünebiliyor. B böyle bir inanç varken acaba bunu sağlıklı rutinlerin önünde bu engel mi bu Türklerin kültürel alışkanlığı yoksa fırsat olabilir mi? Yani, şunu kastediyorum madem çay içmek gibi bir alışkanlığımız var, bunu bir geleneğe ruti bu geleneği rutinle birleştirsek mesela her çaydan sonra bir bardak da su içmeliyiz desek, kalıcı hâle getirebilir miyiz dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, evet olabilir, böyle çözümlerle de aklımıza getirebiliriz ama mesela <chuckles> yani, senin bu örneğinden yola çıkarak ben o sıcak, ııı, arkasından norm su iç, yani, içemiyorum. O onunla devam etmem gerekiyor. Eee, yani, belki başka şey olabilir mesela, eee, ben kendimi spor yaparken belki o çevredeki spor yapanların, eee, onları hep izliyorum, görüyorum, o an daha çok, e, su içtiğimi fark ettim. Herhangi bir yürüyüşte bile olabilir, hani, öyle bir basit, e, bir deniz kenarında o sıcakta yürümek de. Eee, b yani, insan kendi n farkına varması gerekiyor açıkçası. Eee, yani, zaten en başta da buna ihtiyacın olduğunun farkına varırsan ve, eee, yine aynı şekilde ben bu zaman daha çok su içiyorum dersen belki o zaman etkili olabilir.
He. Ha ha. He. Evet. Ha ha. Peki su içmek acaba, eee, sadece bedenle alakalı bir şey mi? Acaba zihinsel yorgunluğu etkiler mi? Ya da, eee, şunu merak ediyorum, sence su içmek böyle kişinin kendine verdiği değer veya bir öz bakım davranışı olarak da değerlendirilebilir mi?
Ya, tabii ki olabilir çünkü bunun, eee, s sizin vücudunuzun buna ihtiyacı var. Eee, normalde insanlar, eee, yani, her şeyin ihtiyacı ona veriyorsunuz. Yani, a arabanın gitmesi için onun o benzine ihtiyacı var veya telefonunuzun şarjı bittiğinde bunu doldurmaya ihtiyacınız var. Bunu süresiz kullanamıyorsunuz. E, bunun da aslında, yani, vücudunun da buna ihtiyacı var ama, eee, bilemiyorum acaba küçüklükten buna, ımm, bir alışkanlık hâline getirerek mi başlamak gerekiyor? Belli bir yaşta olması mı gerekiyor? Emm, bunun, eee, belki, ııı, yani, sen söyleyince fark ettim gerçekten, emm, bir eğitimi bile belki verilebilir ki diyetisyenler bunu veriyorlar. Yani benim diyetisyenim, eee, o da aynı şekilde bir bildirim gibi bütün takipçilerine, eee, şu an ben 1. bardağımı içiyorum diyerek paylaşıyor. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> A. Ne güzel gerçekten etkili bir yönteme benziyor, eee, sen az önce demiştin, ya, hani, eee, spor yaparken insanların elinde su gördüğüm zaman benim de içesim geliyor de özellikle de böyle diyetisyenin yönlendirmesi eminim sen de etkili oluyordur. Peki, ya, şimdi farklı durumlarda var insanların hayatında mesela, eee, Ramazan'da oruç dönemleri var. Bu dönemlerde özellikle su içme alışkanlığı daha da bir önem kazanabiliyor veya hani şey dedin, ya, yazın sıcakta terliyoruz, su ihtiyacı hissediyoruz, şimdi bir de mevsim değişimleri var, kışın ayında da hiç kimse, eee, kolay kolay terlemez ama su içmek hâlâ hayatımızda çok önemli bir noktada. Bu farklı durumlarda, eee, nasıl stratejiler oluşturulabilir, neler yapılabilir acaba?
Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. <chuckles> Evet. Yani, açıkçası ben kendimi biraz o bu konuda gözlemlediğim için, eee, yazın, eee, ihtiyacını hissediyorum çünkü sıcak bir memlekette yaşıyorum. Emm, z ya, bir markete gitmek gi gidip geldikten sonra bile direkt böyle suya, eee, alıyorsunuz yani elinize, bu bir ihtiyaç ama bu genelde su içme alışkanlığı bozduğum zamanlar gerçekten vücudum demek ki hisse hi ihtiyacı yok gibi düşündüğüm olanlar ama tabii ki de var. Eee Ramazan konusuna gelince, yani, o sonuçta değişebiliyor yıl yıl, ya yaza da denk geliyor, kışa da denk geliyor. Eee, ama, eee, o artık psikolojiyle alakalı, eee, az önce de söylemiştin beyinle, eee, de et etkili olabilir, yani, bu z şeyle de psikolojiyle de olur. Emm, aslında, eee, normal yemek yiyoruz ama bize bir kısıtlama veriliyor. Bu zamana kadar yemek ve su içilmeyecek. Yani, o zamanki <chuckles> suya açlığımı anlatamam. Hâlbuki, eee, zaten kendini hassas bir döneme alıyorsun. Yani, kendimi yormamam gerekiyor. Oruçluyum. Eee, çünkü, işte, susacağım, acıkacağım. Öyle bir dönemde neden, a, susuyoruz mesela? <chuckles>
Evet. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. A. Evet. Evet. Hı hı. A. Hı hı. Evet. <chuckles> Bari orada olmasın, diye. <chuckles> Ya, şu da var şimdi. Su içmek çok da zor bir davranış değil. Hani, bir bardağa koyarsın, bir şişeye alırsın, içersin. Bu aslında basit bir davranış ama bunu düzenlemek gerektiğinde çoğu insan gerçekten senin gibi, eee, sıkıntı yaşayabiliyor. Bu çok da, eee, anlaşılabilir bir durum. Acaba bu durum bize yaşamla ilgili alışkanlıklarımız hakkında da bir şeyler söylüyor olabilir mi? Yani, eee, su içmeyi düzenli hâle getirmek, acaba bize hayatın diğer alanlarında da, eee, insanlara bir disiplin kazandırır mı dersin?
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Kesinlikle kazandırır. Yani, sonuçta az önce de söyledim, bu bir ihtiyaç. Yani, ben bunun farkına varırsam ki vardığım dönemlerde bunun benim her şeyi etkilediğini düşünüyorum. Hani, az önce ilk başlarken başım ağrımıyor, şöyle olmuyor, yok ağzım kurumuyor, diyorum ama bu 1 günlük bir, hani, su içmeme. Tabii ki 2'nci, 3'üncüde de böyle devam edilmiyor. Ama su içme alışkanlığı bahsettiğimizde günü gününe yapılan bir şeyden konuştuk. Yani, o yüzden bunun kesinlikle, eee, yani, insanın, eee, her anında, her gününde içine işlemesi, bunu, emm, kendimde oturtturmalıyım, eee, bu, eee, şeyde olursa, motivede olursa, eee, belki bunu devam ettirebilir veya, eee, yani, artık o insan kendini keşfettikten sonra onun ihtiyacını zaten çözdükten sonra, eee, bir şekilde yoluna koyulur diye düşünüyorum. Umarım benim için de öyle olur. <chuckles>
He he. He. He he. He he. Evet. E <chuckles> evet, evet, i eee, umarım öyle olur. Yani, şu da var, kendin, hani, eee, ne kadar fiziksel olarak böyle bir şey hissetmesen de, kan testleriyle görüp, hani, daha motive olduğunu içmem gerekiyor, diye düşünüyorsun. Bu, bütün insanlar için böyle aslında, sadece senin için değil. Peki, çevrendekileri, eee, motive etme konusunda bir adımın var mı? Kendin içerken, ne bileyim, belki eşine de su götürebilirsin, arkadaşına da su götürebilirsin, iş arkadaşına "Bak, ben içiyorum, bir tane de sana getir" ya da hatırlatma olabilir, çevrendekileri de uyarır mısın?
<chuckles> Doğru. Evet. Ya Evet. Uyarıyorum. Eee, şöyle zaten ben bunun, eee, sıkıntısını yaşadığım için beni nasıl uyarmaları gerekiyorsa, yani, bu eşim de oluyor, arkadaşlarım da oluyor, sağ olsunlar. Ben de mesela, emm, kayınbabam yaşlı. Hiç su içmiyor. Yani, ilacını, eee, diyelim ki, 5 ilaç içecek bunu yarım bardaktan bile az içiyor. Babama hep söylüyorum. "Baba, bak, sen, hani, yaş olarak daha da çok ihtiyacın var." Aslında onu söylerken bir bakıyorum ki kendim de motive oluyorum. Yani, evet, o içmesi gerekiyor ama benim de içmem gerekiyor. İlla, hani, eee, yaşla alakalı bir şey değil. Eee, başkalarını ederken kendimi de motive ettiğimi düşünüyorum. Böyle zamanlarım oluyor.
He he. He. A! Evet. Değil mi! Aslında bu gerçekten güzel bir öğrenme yöntemi, başkasına anlatmak, aaa, eğitimde de yeri var hatta bunun ama sen de gayet güzel, somut bir örnekle anlattın. Eee, hani, kendinden yaşça büyük birine hatırlatırken onun ihtiyacı var, herkesin ihtiyacı var, bunu benim de, eee, farkındalık kazanmamı sağlıyor, dedin. Eee, teşekkür ediyorum, çok, ııı, paylaştıkların için güzel bir sohbetti.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle öyle. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.